อ๋อ อ่า ครับ เราก็ให้เหตุผลเขาตรง ๆ แหละเนาะว่า เอ่อ สถานการณ์ที่เราเจอมาเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ แล้วก็มันมีความเสี่ยง เอ่อ ค่อนข้างสูงเนาะในการที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การที่เขา พยาบาลคนนี้เนี่ยเขาเข้าใจขั้นตอนผิด หรือว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนี่ย มันก็ควรที่จะได้รับการปรับปรุง เพื่อที่จะได้ เอ่อ ให้บริการอย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วย อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
อืม อืม ใช่ ค่ะ อา ค่ะ แล้วทีเนี้ยค่ะ มันก็ อ่า เราก็เลยกลับไปหาพยาบาลคนนั้นอะค่ะ ที่เขาแนะนำเราเนาะ เราก็บอกว่า "เออ เรารู้สึกไม่ดี" คือเราก็รู้สึกไม่ดีจริง ๆ อะ เรารู้สึกว่า เรารู้สึกไม่ดีเลยอะที่เรา ไปร้องเรียนเขา แล้วเราก็ทำให้ เอ่อ เขาอาจจะแบบว่า เอ่อ มีปัญหาในเรื่องของนัด อ่า ในเรื่องที่กะ การงาน อะไรงี้ ใช่ไหมคะ อืม พยาบาลคนนั้นเขาบอกกับเราว่า "ตอนที่พยาบาลคนที่บอกเราให้มาให้เลือดอะ เขาก็ยังไม่ได้สนใจในชีวิตของเราเลยว่า เราจะเป็นตายยังไง เขายังบอกให้เรา มาเลย แล้วทำไมเราจะต้องไปเกรงใจ หรือไป ไปเป็นห่วงเขาขนาดนั้น เขาไม่ได้ห่วงเราเลยนะตอนที่เขาทำอะ"
อืม ครับ อา ครับ มีปัญหาในหน้าที่การงานเขา ครับ <chuckles> ครับ อ๋อ อ่า ครับ ๆ คือเขาก็ให้คำแนะนำมาโดยที่ไม่ได้คิดถึงเราด้วยซ้ำเนาะ ตอนนั้น ครับ
เราก็เลย ใช่ เราก็เลยมีความรู้สึก เออ ก็จริงนะ เรา ตอนที่เขาทำกับเราอะ เขาไม่ได้นึกถึงเลยว่า มัน ผลเสียอะ ที่มันจะตามมาอะ ถ้าเกิดญาติเราอะเสียชีวิตลื่นไปอะ เขาจะรับผิดชอบยังไง เขา ม ยังไม่คิดเลย แล้วกะ การที่เขาจะ แล้วเราทำไมถึงจะต้องไปเกรงใจ ไปคิด
อา ครับ ครับ
ใช่ไหม ในเมื่อเขาทำ
อ๋อ ไปรู้สึกแย่กับเขา กับสถานการณ์ตรงนั้นด้วย ครับ อือ ๆ
ใช่ เออ คำพูดอันนั้นมันก็เลยทำให้เราคิดได้ว่า ก็นั่นน่ะสิ ถะ ถ้าเกิดคนที่เขาไม่มีความเกรงใจเรา ไม่มีความใส่ใจสนใจเราอะว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างอะ แล้วทำไมเราจะต้องไปเกรงใจคนแบบนั้นน่ะ
ครับ ครับ